Nah Kak, di zaman yang sekarang ini gitu ya, di zaman yang, eee, sangat gembar-gembornya medsos gitu. Nah, eee, menurut Kakak ada nggak sih, eee, acara TV entah itu film atau misalnya, eee, apa ya namanya, pokoknya acara-acara TV yang ada di TV gitu kan. Tiba-tiba melejit gitu gara-gara itu viral di medsos, gitu. Menurut Kakak, ada nggak sih gitu?
Mhm. Iya. Heeh heeh. A ada banget ya, kalau misalnya popularitas suatu acara TV, itu tuh meledak gara-gara medsos. Karena kan, eee, sekarang itu acara TV itu tuh juga di apa ya, di disalurkan juga di eee, kayak tempat-tempat Netflix, Disney Hotstar, dan HBO gitu kan, Kak. Jadi, itu menurut aku juga pengaruh karena, mmm, apa ya, kayak media sosial nih, kadang apalagi di TikTok ya, kadang tuh suka ada orang yang nge-review kan, terus orangnya tuh nge-review dengan sangat meyakinkan gitu. Akhirnya kita, eee, mau nggak mau pengen banget tuh nonton acaranya gitu kan, langsung kita kayak cepat-cepat buka gitu acaranya di eee, tadi itu di apa ya namanya itu, di HBO, <chuckles> Netflix sama iya iya, platform nonton gitu. Terus kayak mmm, dan kadang juga ya itu tuh orang juga suka nge-share klipnya gitu kan, klip-klip 10 detik gitu. Jadi, eee, dari klip itu tuh dan orang-orangnya s kadang itu suka nge-share klip yang mungkin menegangkan atau yang kayak bikin kepo, yang potongan bikin kepo gitu. Akhirnya kita kayak, "Aduh ini apa lanjutannya?" Gitu. Akhirnya kayak kita mau nggak mau start dari episode I tuh, misalnya untuk nonton acara TV tersebut.
Mhm. Iya betul. Heeh. Kayak platform gitu ya Kak? Di platform, Mhm. Oh, oke. Eh, iya betul. Hmm. Nah, itu kan tadi bicara tentang potongan-potongan tiv eee apa ya Kak, potongan-potongan eee, eee scene-nya gitu ya misalnya oh ini nih yang paling bikin penasaran gitu kan. Nah, tapi menurut Kakak itu malah jadi apa ya spoiler nggak sih Kak? Malah jadi kadang ada yang, eee oh ini kayaknya karena aku udah tahu nih ada potongan filmnya jadinya malah nggak nonton. Tuh menurut Kakak gimana tuh Kak?
Iya. Heeh, heeh. Heeh, heeh. Mmm mungkin ada beberapa yang kayak gitu, ya. Cuman aku kalau aku sendiri tuh lebih seringnya tuh aku, nonton. Nah, kalau konteks spoiler tuh kan biasanya kayak kalau aku pengen nonton tapi ada spoiler gitu. Tapi kalau misalnya aku belum tahu ada acara ini, terus ada apa tadi potongan klip, potongan klip itu tuh malah kayak membuat ada yang mendorong aku untuk nonton gitu loh Kak. Jadi, aku semangat apalagi eee aku tuh suka banget drama Korea kan, Kak. <chuckles> Terus, habis itu tuh, habis itu tuh aku inget banget ada 1, fil eh, 1 seri tuh kan. Dimana, eee, judulnya itu apa ya? Eee, o aku lupa sih pokoknya yang main tuh Byeon Woo Seok gitu kan. Terus habis itu di ini tuh cerita kayak anak SMA gitu kan, cewek cowok gitu. Nah yang si cewek itu e balik ke masa lalu ibaratnya. Tu demi ne nyelamatin si cowok itu biar nggak meninggal gitu kan. Jadi kayak di masa depan si cowok ini meninggal. Terus pas eee terus dia tuh yang cewek balik ke masa lalu. Terus akhirnya dia kayak pengen banget nyelamatin si cowok ini. Jadi eee si cewek ini naksir kan. Pokoknya suka banget lah sama nih cowok. Terus pokoknya eee melindungi banget si cowok biar nggak meninggal. Jadi kayak dia tuh e serba ekstra hati-hati gitu sama cowoknya. Maksudnya kayak dilindungin, dirawat gi gitu. Tuh di episode 1 kan. Terus kayak itu hal biasa nggak sih? Maksudnya kayak banyak banget kan series kayak gitu, gitu.
Hmm. Oke. <laughs> Heeh. Heeh. Oke. Ah iya. Mmm. Ya. Mmm. Time travel kayak gitu kan, heeh.
Iya benar. Terus waktu di episode keduanya tuh aku li lihat poto potongan klip kayak di TikTok. Nah waktu di episode 2-nya, ternyata di masa lalu itu cowoknya yang suka duluan gitu. Jadi kayak ada POV, <laughs> ada POV, dari cowoknya gitu kan. Terus kayak, nah sebagai penonton ciwi-ciwi tuh kan itu kayak hal yang "uh gi bat cowokku banget" gitu kan. Ih gitu kayak nggak nyangka semua penonton tuh nggak nyangka ya. Maksudnya kayak orang-orang netizen di TikTok pun kayak akhirnya nonton itu gara-gara ada, apa ya perubahan transformasi POV yang kayak kita nggak sadar gitu. Kita kira yang suka duluan cewek karena datang dari masa depan gitu. Dan cowoknya tuh kan artis gitu. Jadi kayak, ya nggak mungkinlah si cowok naksir duluan. Ternyata si cowok naksir duluan dan gara-gara plot itu, ah aku langsung <tsk> nonton gitu sampai selesai, dari awal sampai seles
Mmm. Oh iya. <chuckles> Heeh. Iya betul. Heeh, heeh. Iya. <laughs> Oke. Jadi, jadi mungkin si media sosial ini perannya lebih ke kayak promosi gitu ya Kak. Oh eee apa, eee jadi malah bikin orang tuh penasaran gitu kan ya, ada film ini. Mungkin kalau misalnya nggak ada sosial media kan kita nggak akan tahu ya Kak ada film-film kayak gini gitu kan? Mmm. Beda kan dengan zaman dulu dengan "oh cuman di iklan aja" gitu kan, iklan komersil. <laughs> Nah menurut Kakak nih, e tadi kan TikTok ya Kak, eee platform yang paling berpengaruh gitu kan selain TikTok apalagi tuh Kak?
Iya benar, benar. Iya sih. Heeh. Benar. Benar. Iya iya iya. Benar. Heeh. Mhm mhm. Kalau aku sih, platform yang berpengaruh tuh YouTube, ya. Karena kan, di YouTube itu ibaratnya kita itu tahu ada trailer-trailer. Karena kan, sekarang acara TV itu ada trailernya, ya Kak, ya, yang kayak kalau dulu kan, mungkin cuman film, gitu. Tapi, zaman sekarang, acara TV juga ada trailernya. Nah, eee, mungkin aku nggak tahu kalau misalnya acara TV ini ada, gitu, bahkan. Terus, entah kenapa, trailernya tuh muncul di home YouTube gitu. Dan, eee, kalau YouTube kan sekarang sistemnya bisa ke-play gitu kan, di home. Maksudnya kayak, kalau misalnya kita geser kursornya aja itu tuh udah ke-play, gitu, tanpa kita buka. Terus wak
Mhm. Iya. Mhm hm Mhm mhm. Kayak Shorts gitu ya, Kak? Ada Shorts-nya juga gitu, kan?
Heeh. Iya iya, plus juga ketambahan Shorts. Terus, eee, waktu aku lihat preview-nya yang di home YouTube tuh kayak, "Kok menarik?" Gitu ya, "ini ini, apa?" gitu. Dulu tuh, aku ingat banget, ada acara TV Stranger Things gitu. Awalnya kayak aku yang bener-bener nggak tahu, tapi kayak tiba-tiba aja, gitu, ini muncul di home YouTube aku. Terus akhirnya, eee, terdorong deh, untuk nonton. Plus, juga di sisi lain ya, s maksudnya selain konteks konteks acara TV-nya sendiri tuh, eee, banyak banget, e sekarang itu, eee, kayak artis-artis acara TV tuh diundang gitu lo, untuk interviu. Nah, misalnya nih, kayak kita udah kenal kan, artis terse <chuckles> udah kenal, udah maksudnya udah tahu artis TV tersebut, gitu. Terus, akhirnya muncul kan, di home kita. Terus kayak, "Ah, ternyata dia main acara TV ini," gitu. Nah, itu t kayak, eee, apa, interviu-interviu tadi tuh pingin bikin kita nonton, gitu. Karena yang mungkin kita suka aktornya atau artisnya.
Hmm. Mhm. <chuckles> Iya, betul. Nah, kalau menurut Kakak, nih. Itu kan tadi tentang spoile eh buk sori, tentang kutipan-kutipan film gitu, tentang potongan-potongan film, gitu kan. Nah, kalau misalnya tentang itu lo, reviu film-film, gitu. Kan sekarang banyak ya, di YouTube tentang, apa ya. Ada reviu film, udah gitu di Instagram juga ada, gitu kan, kayak, "Oh, mereka ngerating film segini." itu ngaruh nggak, Kak, untuk, apa ya namanya, popularitas tivi, gitu, popularitas acara tivi? Mhm.
Mhm. Mhm mhm. Bener, bener. Iya iya. Heeh heeh. Iya, menurut aku ngaruh banget, ya. Jadi kayak, eee, di TikTok sendiri kan ada ya, orang yang ngumpulin series. Misalnya kayak, dia tuh udah pernah nonton acara TV ini ini ini, gitu kan. Terus dia kayak ngerating gitu, sesuai genrenya. Misalnya kayak acara TV genre thriller, misteri. Terus dia ngerating, kalau acara TV A, dia tuh ngerating kayak mungkin 6/10. Nah, itu tuh kayak aku percaya aja, gitu, sama ratingnya dia, gitu. Padahal kan kita mungkin, apa ya, punya selera yang berbeda gitu, kan, Kak. Terus misalnya kayak acara TV B, itu 9/10. Nah itu aku langsung gas, nonton, dan aku, eee, masukin di wishlist gitulah, kalau misalnya ada re ada orang yang ngerating 9/10, gitu. Jadi, ngaruh banget sih, omongan orang-orang tersebut. Apalagi kayak, eee, r sekarang tuh kan banyak banget ya, eee, kayak KOL atau influenser itu yang di-endorse, ibaratnya, sama acara tivi, gitu. Jadi kayak mereka tuh ngomong kalau acara tivi ini bagus, padahal di-endorse. Dan itu tuh, pengaruh sih. <chuckles> Itu pengaruh, jadi kita kayak tetap nonton, gitu. Karena mungkin ke-influence itu tadi, ya.
Mhm. Ok Mhm mhm. Oke. Oh, iya iya iya. Mhm mhm. Heeh. Tapi aku setuju, sih. Emang, apa ya, kadang-kadang kita nonton kalau misalnya kita udah tahu ratingnya, ya. Karena, takut juga tuh, buang-buang waktu, gitu kan, kalau misalnya filmnya, mmm, nggak bagus, gitu, Kak. Nah, berarti Kakak, eee, kalau nonton sebelum nonton eee, memutuskan nonton, eee, satu drama Korealah misalnya taruh, gitu. Berarti Kakak, eee, harus tahu dulu, dong ya, misalnya, "Oh, ini reviunya jelek atau bagus, nih," gitu. G gitu dulu gitu ya, Kak?
Iya. Mhm. Bener. Iya. Mhm mhm. Iya. Oh, iya, heeh, aku iya, iya banget, lagi. Karena, aku tuh percaya rating ya, entah kenapa. Menurutku, rating itu adalah kumpulan dari orang-orang yang udah nonton, kan. Dan maksudnya, eee, kurang lebih selera orang yang suka nonton tuh, sama gitulah, kurang lebih gitu, sih. Mmm, pernah sih waktu itu, aku tuh nonton nah, tapi sekarang itu kan, acara TV ataupun film itu punya 2 aplikasi rating, ya. Kayak, satunya IMDb, satunya Rotten Tomatoes itu lo, Kak. Nah, entah kenapa iya iya, jadi kayak <giggles> jadi IMDb tuh kayak, eee, platform orang-orang bisa ngerating gitu lo. Rotten Tomat nah, sementara, Rotten Tomatoes itu platform untuk ahli film. Jadi kayak lebih spesifik ya, jadi kayak untuk untuk y orang yang profesional, gitu. Nah, banyak banget konteks di mana orang-orang itu, eee, sat misalnya acara TV A, IMDb-nya tuh ratingnya rendah, terus Rotten Tomatoes-nya tuh tinggi, gitu. Jadi kayak bingung, ini maksudnya apa, gitu. Nah, kalau aku sendiri tuh malah, aku makin penasaran, gitu kan. Karena kok Rotten kalau Rotten Tomatoes tuh pakai persentase, ya. Jadi kayak, eee, dari 50%-100%, gitu. Nah, kalau IMDb kan pakai angka 1-10, gitu. Kadang itu ada IMDb-nya itu jelek banget, 6/10, terus Rotten Tomatoes-nya 96%, gitu. Nah, kalau Rotten Tomatoes-nya bagus, aku biasanya gas nonton, sih. Aku kayak tetap nonton, gitu, walaupun rating yang dari tadi orang-orang biasa itu jelek.
Oh, gitu. Oke. Mhm. Nah itu, apa tuh, itu? Iya, itu tuh apa? <chuckles> Hmm. Oh. Mhm. Oke, berarti tergantung dari yang ahli gitu ya, Kak? <chuckles> Karena mungkin mereka udah tahu ya, dari sisi sinematografi, plot cerita gitu kan. Kalau misalnya orang awam kan, itu kayak masih, apa ya, Kak, subjektif gitu ya, Kak. <chuckles> Nah, kalau menurut Kakak nih, berarti pengukuran sukses tentang acara TV itu berubah dong ya, sekarang? Kalau dulu kan, gimana ya, TV tradisional itu, eee, apa ya, susah gitu ya, nge ini, ratingnya gitu, dibandingkan sekarang dengan sama view, share, dan apa ya, kayak trending topic. Menurut Kakak itu gimana tuh Kak, apakah sukses sekarang pengukuran sukses dari sebuah acara TV itu berubah nggak sih, kalau dibandingkan dengan jaman dulu?
Iya iya, benar. Iya. Benar. Mhm. Heeh. Iya, benar. Iya iya. Mhm mhm. Kalau kalau dulu itu aku tuh jujur bingung ya, ngeratingnya gimana. Karena kan kalau misalnya dulu di cuman ada di TV kan, enggak ada di platform-platform gitu. Terus, eee, orang-orang bilang, "Kok ini ratingnya bagus atau jelek itu kayaknya berdasarkan banyaknya iklan enggak sih?" Aku inget banget, kayak kalau misalnya acara TV-nya makin bagus, iklannya tuh makin panjang gitu loh, Kak. Sementara kalau acara TV-nya mungkin boring, terus kayak enggak banyak penonton, itu tuh iklannya pendek gitu. Nah, mmm, <chuckles> nah, itu maksudnya mereka bisa ngecek dari mana gitu kan. Sementara sekarang itu udah ada platform rating yang kayak aku sebutin tadi. Ada IMDb, ada Rotten Tomatoes. Terus, mmm, sekarang juga orang-orang itu bisa bikin video konten gitu kan di tadi itu media sosial untuk bilang kayak, "Kok ini acara TV bagus banget" gitu. Dan, eee, kalau di platformnya sendiri kan sekarang juga dikasih ranking ya, Kak. Jadi kayak misalnya ada acara TV yang keluar nih, dalam 1 bulan. Terus kayak di Netflix sendiri itu kan kayak di-ranking kan series-series yang biasanya top 1 itu yang paling banyak nonton, itu siapa gitu. Jadi kayak top 10 sih. Dia nge-list-nya, eee, 10 series atau acara TV yang paling banyak ditonton gitu. Jadi, eee, ngaruh banget kalau sekarang itu mungkin karena adanya media sosial. Jadi kayak orang-orang makin pengen nonton gitu. Karena enggak kebayang ya, kalau enggak ada media sosial, orang-orang tuh tahu ada suatu acara TV itu dari mana coba?
Hmm. Oke. Heeh. Mhm. Oke. Mhm. <chuckles> Iya betul, dan juga mungkin ya Kak, kalau dulu tuh akses, untuk nonton TV nonton film juga nggak semudah sekarang ya kalau dulu mungkin kalau kita mau nonton drama Korea taruh lah gitu, eee, harus beli kayak kaset DVD gitu kan <chuckles> nggak semudah sekarang gitu sekarang serba mudah tapi kan kita harus, eee, apa ya namanya, pilih-pilih juga nih filmnya yang kira-kira, bagus sehingga kita nggak buang waktu tuh yang mana gitu kan dan media sosial ini berarti membantu ya Kak, <chuckles> nah berarti Kak, kalau misalnya yang tentang tadi ya, itu kan ngebantu kalau misalnya sisi gelapnya ada nggak sih Kak, kayak tadi nih, ada orang yang, eee, itu tuh su apa kalo apa ya namanya kayak nge nge kayak ngeposting poti eee, memposting, potongan film tuh hampir semuanya gitu Kak, itu kan jadi meng ini spoiler tuh kan, nah menurut Kakak, itu gimana tuh Kak, tanggapannya, Kak?
Mhm. Iya. Iya benar benar, benar. Iya. Iya benar. Heeh heeh. Mhm. Iya iya iya. Mhm. Mhm, i iya sih itu tuh kayak bener-bener ada sisi gelapnya tetepan ya apalagi kalau misalnya, kita suka udah nonton filmnya gitu, nah masalahnya kalau acara TV itu kan kita mesti nontonnya maraton ya dan biasanya kan, udah ke-posting udah ke-upload semua lah, episodenya udah selesai gitu dan orang itu kayak, mmm, kadang itu nge-post bener nge-post klipnya tanpa warning gitu kan tanpa apa, dan tiba-tiba udah di scene yang, ending-nya kayak gitu nah itu parah banget sih heeh, jadi kayak wah keselnya luar biasa apalagi kalau untuk kita kita nih ya yang anti spoiler gitu. Nah biasanya, eee, itu tuh memang yang dikhawatirkan oleh penikmat acara TV gitu kan jadi mungkin, mmm, solusinya itu ya dengan cara nge-mute word itu kan ada ya, jadi kalau misalnya di TikTok di Twitter itu kita bisa, eee, nulis 1 kata yang kayaknya relate sama, acara TV tersebut gitu misalnya kayak, eee, tadi itu acara TV Stranger Things, nah itu tuh biasanya aku mute karena aku nih mau nonton gitu jangan ada spoiler lewat gitu jadi kayak a akhirnya, eee, konten-konten yang memuat itu tuh ya kurang lebih hilang lah.
Mhm. Mhm. <chuckles> Iya betul, heeh. Mhm. Oke. Oke iya <chuckles> oke Kak, ya ampun sangat menarik sekali ini obrolannya <chuckles> nanti kita lanjut lagi ya Kak, makasih.
Iya. Oke iya makasih, Kak.